Kamu pernah enggak, mengikuti kata hati saat memilih jalan hidup? Kalau pernah kenapa tuh, kamu akhirnya memilih kata hatimu sebagai pilihan?
Kalau aku malah bisa dibilang sering ya, Kak, ya, untuk mengikuti kata hati dalam mengambil keputusan atau mungkin memilih jalan hidup gitu, Kak. Soalnya aku ngerasanya, eee, hati tuh bener-bener berperan penting dalam, eee, kehidupanku sehari-hari gitu. Kayak misal nih, eee, kalau misalnya ada sesuatu yang aku pikir, eee, hatiku nih nggak nggak sreg, nggak cocok aku cenderung untuk lebih meninggalkan gitu nggak nggak aku ambil kayak misalnya, eee, ketika aku lagi ada di fase nyari-nyari pekerjaan gitu. Ketika ada beberapa tawaran yang masuk itu, eee, aku biasanya lebih mengikuti kata hati tuh aku aku ngeliat dari mungkin job deskripsinya terus, dari apa namanya track record perusahaannya gitu. Nah, kalo udah hatinya udah, "Oh, oke nih," gitu biasanya aku lebih milih yang kayak gitu Kak dan ternyata, eee, sampai sekarang pun aku ngerasanya kayak aku nggak nyesel ikutin, eee, kata hatiku gitu Kak.
Oh. Iya iya. Oke, berarti kalau dari ceritamu, aku bisa menyimpulkan bahwa kamu orang yang, ini ya cukup, eee, apa ya, mengikuti intuisilah, eee, bisa kita bilang. Oke oke, tapi pernah nggak, eee, ada momen di mana ketika kamu intuisimu sebenarnya bilang nggak, tapi entah kenapa kamu bilang, nah, kamu tetap lakukan gitu, terus nggak tahu mungkin, eee, kamu merasa, "Wah, tahu gini bener kan, eee, intuisiku harusnya aku nggak melakukan hal tersebut." Pernah nggak ada kejadian seperti itu?
Bener banget. Setuju setuju, Kak. Iya. Pernah banget lagi Kak itu, Kak. Jadi ini masih berhubungan dengan kerja juga sih, Kak. Jadi ada salah satu, eee, apa namanya, tawaran pekerjaan, gitu kan, tapi, eee, yang bikin mungkin, hatiku kurang sreg ya, itu karena itu aku harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah kalau mau berangkat kerjanya, gitu Kak. Jadi kayak aku, tuh, eee, mikirnya, aduh, ini kayaknya bakal susah deh nih untuk buat ke depannya, gitu kan, tapi karena pas waktu itu aku lagi butuh banget pekerjaan ya, mau nggak mau kayak aku terima gitu, walaupun sebenernya hatiku berkata tidak, gitu kan. Akhirnya aku terima, kan. Nah, setelah beberapa waktu, beberapa bulan berjalan ternyata emang kerasa banget Kak, itu capeknya tuh bener kerasa gitu. Jadi yang kerja, tuh, harusnya fresh, harusnya seger, dan bisa fokus ke pekerjaan, gitu, yang ada malah akhirnya, eee, aku lebih sering, apa namanya, kurang kurang bersemangat gitu kerjanya. Jadi kayak motivasinya kurang karena tenaganya udah kekuras dulu di jalan, apalagi aku kalau ke jalan naik motor kan, dan itu bisa sampe, lebih dari sejam perjalanan, gitu. Itu udah bener-bener nguras tenaga banget, Kak, jadi kayak, eee, aku nyeselnya karena hanya se hanya karena, apa namanya, buru-buru pengen dapet penghasilan, akhirnya aku mengorbankan kata hatiku, gitu kan. Padahal sebenernya kalau misalnya mau nunggu lagi kemungkinan ada la ada juga tawaran-tawaran yang sebenernya bisa lebih, bisa di bisa lebih diterimalah, gitu Kak. Jadi ya itu sih salah satu yang aku sesalkan gitu, kenapa nggak ikutin kata hati gitu, Kak.
Oh, gitu. Iya. Oh, iya iya. Wow. Oke, dengan cerita Mas barusan bahwa ternyata, eee, tidak mengikuti kata hati, ternyata benar nih, eee, kerasa lebih capek gitu apalagi Mas harus naik motor ke tempat kerja yang mana naik motor itu lebih dari sejam gitu ya Mas ya, berarti lumayan sih Mas, berapa kilometer tuh Mas, eee, jarak dari, eee, tempat tinggal Mas ke tempat kerja saat itu?
Betul. Betul banget, Kak. Kalau untuk kilometernya tuh kayaknya sekitar 70 kilometer-an ada 70, 80 kilometer gitulah kadang. Tapi kalau tapi Kakak jangan jangan bayangin itu di Jakarta ya Kak ya kalau kalau di apa namanya, kalau di Jakarta itu 70 kilometer bakal lama banget sih aku aku yakin ya Kak soalnya mungkin karena macetnya juga, <laughs> cuma cuma karena ini kayak hanya sebatas apa namanya, Jogja-Solo atau Klaten-Solo gitu kan jadi kayak se sejak apa namanya, 70 kilometer tuh bi bisa ditempuh dengan hanya jarak, sejam sejam, s eee, lebihlah paling sih lebih 15 menit atau mungkin 10,5 jam gitu, lebih 0.5 jam gitu, Kak.
Hah? Berarti Oke oke. 2 hari Kak kayaknya, <laughs> 2 Kak kalau nyetir. <laughs> Oh, iya iya iya iya. Oke oke, bisa bisa dibayangkan sih. Tapi gini Kak, eee, setelah Kakak terlanjur nih, eee, mengambil jalan atau keputusan yang tidak sesuai dengan insting Kakak. Yang mana ternyata hal tersebut membuat Kakak, wah kewalahan nih soal transportasi gitu, soal jarak dan soal waktu berkendara, bertempuh gitu kan ya. Nah, eee, ada nggak ,Kak, langkah yang Kakak lakukan setelah itu. Apakah mungkin Kakak ambil kosan atau, eee, gimana tuh, Kak, akhirnya?
Iya, betul. Nah, waktu itu karena aku ngerasa, aku enggak bisa kan aku udah nikah ya ceritanya ya, Kak, pas waktu itu. Nah, aku tuh ngerasa enggak bisa meninggalkan gitu mungkin meninggalkan istri sendirian gitu ya. Jadi, aku sempat kepikiran buat ngekos gitu. Cuma aku urungkan gitu akhirnya setelah ngobrol sama istri gitu. Jadi salah satu solusinya adalah aku naik KRL Kak, dan itu sebenarnya, eee, bisa apa namanya ya, bisa menghemat waktu dan bisa menghemat energi juga. Cuma tentunya untuk secara biaya tu juga nambah lagi gitu, yang tadinya aku cuma cukup buat beli bensin aja gitu. Ya sekarang aku harus setiap setiap hari ngeluarin uang buat naik KRL dan naik Grab. Karena untuk jarak dari kantor ke stasiun dan jarak stasiun ke rumah tu cukup jauh gitu mau jadi mau enggak mau harus tetap naik apa namanya taksi online atau mungkin ojek online gitu, Kak. Dan itu menurutku, untuk secara pengeluaran malah lebih banyak daripada kalau misalnya aku harus naik motor doang gitu. Biasanya aku naik kalau naik motor tuh, ya ngisi Rp50.000 tu bisa sampai seminggu gitu kan. Nah itu, Rp50.000 karena karena naik KRL paling bertahan 2 sampai 3 hari aja gitu kan. Jadi lumayan kerasa banget borosnya, Kak.
Oke. Iya, ya. Oh. Iya iya. Iya iya. Paham paham. Oh, iya iya iya. Loh, tapi bisa ini enggak sih Kak, misalnya, eee, naik motor nih dari rumah ke stasiun, habis itu, eee, di dititipin di stasiun tuh enggak bisa ya kalo di sana? Motornya maksudku.
Sebenarnya bisa juga Kak. Bisa juga untuk untuk nitip, eee, di stasiun cuma memang ada ada biaya tersendiri apalagi kalau sampai sampai berjam-jam gitu kan ya parkirnya gitukan. Sebenarnya ada ada juga yang dia itu mau parkirnya flat gitu cuma, eee, beberapa tuh kayak, eee, tukang parkirnya itu kayak udah kayak udah tahu gitu," Oh ini tuh dia emang emang nitip, niatnya nitip motor bukan cuma mau parkir doang," gitu. Jadi kadang ada yang naik-naikin gitu, Kak. Dan itu emang sebenarnya kalau dibandingin dengan nge-Grab, itu lebih murah sebenarnya, cuma kayak enggak beda jauh aja gitu, aku ngerasanya Kak, gitu sih.
Parkir. Oh. Iya iya iya. Oh. Paham paham. Oke, paham paham, be terus dari situ akhirnya bertahan berapa lama tuh Mas, eee, di tempat kerja yang Mas jauh itu jaraknya?
Nah, kebetulan kan waktu itu, aku kayak masih probation gitu atau mungkin masa-masa percobaan gitu dan itu dikasi waktu selama 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu aku enggak boleh resign tuh harus harus kalau misalnya mau resign ya aku memutuskan untuk enggak lanjut kontrak namanya bukan mengundurkan diri dan itu, eee, hanya bisa aku lakukan ketika aku udah sampai 3 bulan jadi mau enggak mau aku harus bertahan kayak gitu terus n antara aku naik KRL atau mungkin aku naik motor gitu selama selama 3 bulan itu, Kak. Jadi, emang emang lumayan banyak yang harus dikorbankan sih, Kak, entah itu energi atau mungkin, eee, uang gitu, Kak, kalau mau bertahan gitu.
Oke, iya iya. Oke oke, berarti, pada akhirnya, eee, enggak lanjut gitu ya Mas untuk, eee, kontraknya tuh. Jadi cuman sampai probation aja?
Iya benar banget, Kak. Setelah aku diskusi juga kan sama istri juga keputusannya ya itu akhirnya, mending mending enggak lanjut aja sih, Kak, waktu itu, Kak.
Nah it Ah, iya. Jadi, eee, istri juga, ini ya ,mendukung ya, maksudnya, eee, dengan situasi Mas, seperti itu, eee, istri juga paham dan enggak ada enggak ada ini Mas, enggak ada kayak yang, "Ah tunggulah sampe dapat, kerjaan baru," gitu. Apa gimana gitu, enggak ya?
Betul. Nah ini sebenarnya, Kak, eee, salah satu yang menentang tuh, enggak cuma hatiku doang nih. Tapi istri tuh, sebenarnya kurang setuju dengan keputusanku untuk mengambil pekerjaan itu. Karena yang pertama itu yang paling paling dipertimbangkan adalah jaraknya gitu. Jadi ketika aku diskusi aku diskusi sama istri ya aku, eee, sebenarnya udah ngerasa kalau istri nih kurang setuju. Cuma karena mungkin karena udah udah ngerasa kita tuh butuh banget pendapatan gitu ya, Kak. Kita butuh banget penghasilan akhirnya coba dululah gitu enggak apa-apa dan akhirnya istri jadi bisa lebih legowo gitu, setelah aku mungkin menjelaskan kalau kita tuh lagi benar-benar butuh duit gitu kan. Tapi ternyata setelah dicoba ya itu istri tuh ngerasa, "Oh tuh kan apa yang aku bilang benar kan Jadi, kayaknya enggak apa-apa lah sabar dikit enggak apa-apa nyari yang lebih lebih baik lagi kerjaannya." Walaupun sebenarnya, aku kerja di situ tuh menikmati, kayak kerjaannya tuh enak terus, eee, suasananya juga enak, orang-orangnya. Cuma ya itu paling paling kerasa banget itu d di capeknya itu, Kak. Jadi, mau kerja pun kayak kayaknya kurang maksimal. Takutnya juga malah nanti gampang sakit juga kan ya, Kak, kalau kecapekan. Jadi malah enggak bisa jadi kerja gitu kan.
Oh paham. Ya. Betul betul. Iya iya iya. Berarti kalau naik KRL pun sama aja ya, Mas, ya mungkin 1 jam, apa bisa lebih singkat?
Kalau, eee, yang biasanya naik motor tuh 1 jam lebih, itu kalo naik KRL itu nggak nggak biasanya pernah sem nggak sampai 1 jam sih. Tapi, yang nggak nggak jauh-jauh juga dari 1 jam. Tapi, kadang juga kalo pas lagi rame-ramenya tuh kayak, selama itu tuh nggak duduk Mas, jadi bener-bener berdiri terus. Jadi walaupun sebenarnya secara apa waktu lebih efisien, eee, itu tapi tetep kalo berdiri terus ya, lama-lama pegel juga sih Kak. Jadi ya, ada plus-minusnyalah gitu.
Iya, paham-paham. Pasti sih. Iya iya pasti pasti. Eee, dan cukup bisa dipahami sih Mas, eee, tadi kan aku sempat nanya juga tuh kenapa Mas nggak memutuskan untuk ngekos gitu, ya karena ada istri juga kan, eee, memang kalau ketika sudah menikah itu akan berbeda ya pertimbangannya dengan e orang-orang yang mungkin masih single gitu kan. Ini Mas posisi udah punya anak juga apa gimana Mas?
Betul. Bener banget. Bener banget. Kebetulan belum ada Kak. Jadi, eee, itu salah satu alasan kenapa aku memberanikan diri untuk apa namanya, eee, mengambil pekerjaan itu. Soalnya kalo udah ada anak, aku bakal bakal lebih apa namanya, lebih berat lagi. Soalnya kan ketika di rumah selain selain istri yang ngurusin ana anak kan aku juga harus ngurusin anak. Nah, udah capek di jalan, capek di kantor, sampe rumah juga harus ngurusin anak. Yang itu tuh, nggak bisa dibilang remeh gitu. Itu tuh juga, hal yang melelahkan juga gitu. Jadi itu itu salah satu keputusan kenapa aku berani mengambil, pekerjaan itu gitu Kak.
Lebih berat lagi. Betul betul. Betul. Ah, iya iya. Oke oke, nah, kalau tadi kan kita ngomongin, eee, Mas di mana tidak mengikuti kata hati Mas terus ternyata benar nih, eee, nggak tepat di, eee, keputusannya. Kalau momen di mana Mas mengambil keputusan yang sesuai sama kata hati Mas terus Mas bilang, "Nah, kan, benar kan," nah, gitu, ada nggak Mas?
<chuckles> Ada banget Kak, jadi, eee, pernah suatu ini masih di masih kaitannya dengan pekerjaan ya, soalnya ini menurutku hal-hal yang menurutku, eee, keputusan penting tuh berkaitan dengan pekerjaan gitu kan. Nah, pernah ya, betul banget. Jadi pernah ada suatu momen gitu, eee, aku melamar-lamar semua yang kira-kira aku mampu tuh, aku lamar semua ja ba j baik mau dia, eee, nggak saling berhubungan tapi karena aku merasa punya pengalaman, aku tetap aku lamar-lamar aja. Jadi kayak, misalnya aku punya pengalaman jadi customer service, aku aku lamar, aku punya pengalaman dari jadi guru, aku aku lamar, dan kebetulan waktu itu ada tuh panggilan ketika, eee, aku lamar jadi guru, gitu kan. Nah, aku ada ditawari buat interview gitu. Nah, sebenarnya pas waktu itu aku agak agak apa namanya, agak pesimis karena, gajinya tuh lebih sedikit daripada pekerjaanku yang sebelumnya gitu kan. Tapi aku mikir, "Ya, udahlah nggak papa lah, siapa tahu nanti kan ketika ini udah jalanku gajinya bisa naik dengan sendirinya," gitu, aku mikirnya gitu kan. Nah, akhirnya aku, eee, menyetujui tuh undangan buat interview dan ternyata dari interview itu aku ngerasa, "Wah, kayaknya ini tempat yang cocok nih," dari soalnya dari lingkungannya pun udah enak banget Kak. Nah itu orang-orangnya tuh, eee, ramah-ramah banget terus pada welcome gitu sama orang-orang baru, gitu. Dan tempatnya juga enak banget, kayak kayak nyaman dan itu tuh kayak, eee, asri banget aku ngerasanya. Soalnya masih deket-deket sawah gitu kan Kak, jadi itu secara secara lingkungan secara orang-orangnya tuh benar-benar sesuailah sama apa yang aku mau, gitu. Dan ternyata emang benar tuh, aku sampe betah tuh sampe berbulan-bulan di situ Kak, gitu.
Ya. Berkata dengan hajat hidup ya, Mas, ya? <laughs> Oke, gimana tuh? Ya ya. Ya, oke oke. Ah, oke. Iya iya. Apakah itu sampai sekarang Mas, eee, tempat kerjanya?
Nah, itu sebenarnya aku pengennya sampai sekarang Kak. Cuma ada beberapa alasan ya Kak, kenapa aku sampe memutuskan, soalnya mos eee, kar ada beberapa alasan sampai aku memutuskan keluar, soalnya tuh ada eee, pada waktu itu ada, eee, pembukaan CPNS gitu kan. Nah aku mikir, "Oh kayaknya ini kesempatanku buat bisa lolos CPNS." Soalnya aku jujur pernah sebelumnya tuh sampe 2 kali tuh, dan aku gagal terus gitu. Nah aku mikirnya, kalo misalnya aku masih jadi guru, dan aku mau fokus ke CPNS tuh kayanya susah banget. Dan soalnya aku pernah merasakan sebelumnya, aku tuh masih kerja dan aku fokus ke CPNS, dan itu hasilnya nggak maksimal gitu. Dan wak pada waktu itu aku memutuskan untuk, eee, keluar dari pekerjaanku yang sebenarnya aku udah nyaman banget di situ, dan aku lebih memilih untuk, eee, fokus ke CPNS gitu. Jadi, sampe sekarang udah eee, aku udah nggak jadi guru lagi Kak.
Iya. Oke. Oke, berarti sekarang, eee, apa nih Mas kerjanya? Tapi ini plus persiapan CPNS gitu ya ceritanya?
Betul, persiapan CPNS gitu Kak.
Oke oke oke oke, kapan nih Mas, eee, tes lagi CPNS, pembukaan?
Nah, kalau kalau untuk itu aku kurang tau ya Kak. Soalnya, eee, aku juga masih masih nyari-nyari infonya juga, gitu. Soalnya ini kejadian juga udah lama juga Kak, wak pada waktu itu Kak. Jadi, eee, aku juga udah lama juga nggak jadi guru, dan itu benar-benar, udah setahun yang lalu kayaknya Kak, jadi kejadian itu. Dan iya, dan dan, dan sampai sekarang pun aku lebih memilih untuk, eee, nyari pekerjaan yang, nggak terlalu mengikat. Jadi kalo misalnya ada tes CPNS lagi, aku nggak perlu resign gitu. Aku bisa bisa membagi waktuku leb jadi lebih mudah lagi, gitu Kak.
Ya ya. Oh lumayan ya. Udah lumayan lama. Paham paham paham. Tapi untuk tes CPNS sendiri ini, perlu ada kayak kursus, kursus tersendiri apa gimana Mas? Apa bisa belajar sendiri gitu?
Nah, sebenarnya ada tuh. Ada tuh Kak, eee, ada kursusnya juga gitu, dan beberapa orang tuh emang, e bisa dibilang kayak sukses gitu dari kursus itu. Cuma untuk beberapa orang yang, mungkin kurang cocok dengan kursus-kursus itu bisa belajar itu sendiri, dan mis bisa bisa juga nonton di YouTube, gitu. Dan banyak juga, content creator yang dia tuh emang khusus buat bahas-bahas tes CPNS, gitu. Jadi, itu lumayan membantu banget sih Kak, pas waktu aku, pengen apa, pengen tau tentang soal CPNS dan, yang tadinya soal-soalnya aku nggak bisa ngerjain, karena nonton video itu jadi bisa, gitu Kak.
Oh, iya iya. Wah, berarti, ini, tes CPNS berikutnya Mas pasti ikut dong ya?
Iya, rencananya sih kalo bisa itu tetap ikut dan bisa lebih maksimal lagi sih harusnya ya Kak ya.
Wih, oke mantap mantap. Oke, ini menarik banget sih obrolan kita hari ini. Terus, aku doakan semoga Mas, di tes CPNS berikutnya, keterima, lolos, dan bisa mencapai cita-citanya Mas. <chuckles> Makasih banyak ya Mas, buat ngobrol-ngobrolnya. Semoga kita bisa ketemu lagi ya.
Amin! Terima kasih! <laughs> Terima kasih banyak Kak, oke. Siap. Oke boleh Kak, terima kasih juga udah mau dengerin ya Kak ya. Sampai jumpa lagi Kak.
Oke, sampai jumpa.